Benar. Kadang datang a atau malah ada media-media baru yang cuma dikelola 2, 3 orang, itu biasanya. Heeh, jadi, lebih cepat, gitu kan. Nah, cuma, <laughs> bedanya kadang-kadang beritanya nggak valid. Iya kan? <laughs>
Mhm. Betul, betul. Ek Mhm. Mhm. Ah, itu itu sih biasanya yang bikin kita, apa ya? <tsk> Mikir lagi kan, "Ini dipercaya apa enggak ya? Ini benar apa enggak ya?" Iya kan?
Mhm. Nah, iya. Heeh heeh. Bener apa enggak? Kayak, ada ya kejadian beberapa minggu yang lalu katanya, eee, Cina ngirim bantuan ke Gaza. Wah, ini bangga nih, banyak yang komen beritanya. Eee, narasinya seperti itu kan, orang-orang komen. "Wah, salut sama Cina gini gini gini." Ternyata setelah berapa hari kemudian Nah, iya dia cuma ini, Mas, apa? Dia cuma, eee, latihan apa gitu. Terus kebetulan pesawatnya lewat di atas, eee, piramid di ini, di Mesir, gitu kan. Eee, dikirain ngasih bantuan ke Gaza, ternyata enggak. Iya kan? Itu sih.
Mhm. Wih. Mhm, mhm. <chuckles> Ternyata, oh ternyata ya, heeh. Oh, gitu. <chuckles> Iya, iya, iya. Heeh. Aduh aduh. Memang iya. Banyak banyak misinformasi kan, banyak kekeliruan yang bisa kita dapatkan di media sosial meskipun, ya informasi yang ki dapatkan itu mungkin cepat, gitu kan. Wah! <tsk> Cuman, apa ya? Memang persentase untuk misinformasinya itu masih tinggi banget kan.
Iya Benar. E heeh. Iya. Mhm. Cepet, gitu. Heeh heeh. Iya kan! Kalau berita-berita kayak, apa ya? Berita-berita nasional atau bri media-media konvensional yang biasa kita lihat di TV kan pasti dia ngecek dulu nih beritanya valid apa enggak, gitu kan. Ah. Iya.
Hmm. Oh, iya. Pasti, pasti. Pasti mereka ngecek dulu kan? Karena jangan sampai mereka juga ikut-ikutan nyebar hoaks kan malah mhm. Malah akhirnya, wah, enggak mereka enggak dipercaya lagi kan?
Nyebar berita palsu gitu ya? Mhm.